Claro.
Y, este, bueno, era es que era como un talón de pagos, haz de cuenta, ¿no? Y me dijo: "Yo los voy a cubrir". Le digo: "No, ¿cómo crees?", "Sí, sí, yo los voy a cubrir, tú no te preocupes. Ahí luego, cuando puedan, me lo devuelven". Y le habló a sus amigos, este, porque, de hecho, vivían muy cerca, en el mismo fraccionamiento. Y le habló a sus amigos y, este, y pues ya, me los fue a pagar. O sea, fue una cosa que nunca se me ha olvidado, porque la verdad es que yo no me lo esperaba. O sea, es más, yo ni le hablé para eso, ¿sabes? <chuckles> Yo nada más como que me pasó a saludar, de esas es que te digo, antes solo era por llamada, o porque te fueran a ver, o algo así, y así.
¡Wao! Claro, fue algo inesperado. Claro, no había esto de los mensajes, de de de textear, ni nada, sí.
No, nada. No había teléfonos celulares, nada, nada. Entonces, pasó a saludar y se dio la situación y, este, y pues ya. O sea, mm, los fue a pagar y, este, y pues mira, es hasta el día de hoy no le pude devolver un quinto, lamentablemente. Es más, alguna ocasión en alguna ocasión le dije, le dije: "Oye, yo traigo este pendiente contigo, me me da mucha pena, pero la verdad es que, pues, nunca pude". Y me dijo: "Ay, ya ni me acordaba". <laughs>
Claro. <chuckles> Claro, no, ya se le olvidó. Oye, pero oye, qué impresionante, ¿no? Yo creo que no cualquier persona, eh, se ofrece a pagar, bueno, ahora que me cuentes, pues, una una cantidad de esas y menos, este, menos así como así, in in si tal vez hasta sin esperar nada a cambio, ¿no?, yo creo. Entonces
Sí. Sí. Ujú. Sí, porque ajá, porque de verdad no, pues no, no esperó nada ni me pidió nada a cambio. O sea, él y yo habíamos sido novios, pero te digo, uy, en la secundaria. Él me llevaba 3 años. O sea, ya él ya estaba trabajando cuando esto pasó, obviamente, ¿no? Entonces, este, pues así de buenas a primeras, me dijo, este: "No, no, dame los talones". Y le habló a sus amigos, y se los fue los fueron a pagar y yo así, de verdad, respiré
Claro. Sí. Oh, guau. <chuckles>
y fue una cosa que nunca iba a olvidar. Y no fue la única ocasión en que me ayudó, la verdad es que
Oh, ¿hubo más veces?
Pues, no. No monetariamente, pero yo me acuerdo que en una ocasión igual <clears throat> no, l honestamente, no. Te mentiría si te dijera, fue antes, o, fue después de este episodio. No me acuerdo.
As te acuerdas que
Pero te digo que él vivía en el mismo fraccionamiento. Y yo en esta casa vivía con varias amigas, pues todas foráneas igual, ¿no? Entonces, en alguna ocasión me fue a visitar mi mamá
Claro.
y mi mamá, este, se quedaba ahí conmigo y todo. Y me acuerdo que fuimos a a hacer algunas compras al súper. Entonces, yo por mensa dejé mi bolsa en el en el carrito del supermercado cuando me volteé a agarrar unos limones.
Muy bien. Okey. ¿En el carro, o? Ah, okey, okey.